Et ils ont, heu ils ont ils ont réussi à rebondir, ils ont trouvé des trucs, heu, q qui ont marché, ou, heu?
Ouais, ouais, bien sûr bah, mais après c'est c'est c'est du temps, hein, c'est pas mal de temps, heu, beaucoup de travail, heu, il faut il faut il faut tout régler parce que souvent le burn-out comme il arrive pas à à s'identifier aussi, il va te créer, heu, comme une maladie, tu vois, heu, men heu, physique, pour que tu t'occupes de ton mental. Genre, heu, par exemple, bah, ma sœur a développé un burn-out au travail, parce que ses employeurs, ils disaient qu'elle était, heu, trop charismatique, qu'elle prenait trop de place et qu et qu'elle était trop souriante et avec les les gens mais je t'assure la France des fois, tu hallucines. Elle était «Ah tu es trop souriante, tu es trop performante, il faut que tu te calmes». Tu vois c'est c'est ça clairement. Et heu, ils sont venus, ils ont dit: «Nous on entend trop ton rire, ça nous dérange».
Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Mmh mh. Wouah! OK. <chuckles> Sérieux? <chuckles> «Tu es trop souriante, faut que tu arrêtes». <laughs> C'est génial. «Oh là là, tu es tu es trop positive et tu es trop de bonne humeur». <laughs> <laughs>
«Tu es trop de bonne humeur, tu rapportes trop d'argent à la société, arrête!». Tu vois, c'était ça le message. Et heu, ils ont dit: «En plus on a vu comment tu parles avec ta secrétaire, et tu parles égaux à égaux, égale à égale. Donc c'est pas c'est pas normal. Ta secrétaire elle est en dessous de toi, il faut que tu» Je t'assure.
Wouah! Hallucinant. Wouah! Bah, alors attends, s s <chuckles> sans sans dire la compagnie, heu, c c'était quoi comme genre de travail qu'elle faisait? <chuckles>
Un truc, heu, un peu immobilier tu vois, on va dire.
Ah d'accord, tout s'explique. <chuckles>
Et heu, bah, ils l'ont pas lâchée, jusqu'à qu'elle fasse son un burn-out. En fait, c'était une une pression, tu vois, m morale chaque jour, une pression, une pression, une pression jusqu'à qu'elle craque.
Wouah. Wouah.
Et après ça ça l'a touchée parce que ça attaquait sa personnalité tu vois, donc comment ne plus être toi-même, tu vois? Encore si tu veux que je sois plus performant, je peux travailler, je peux apprendre des techniques et tout, mais: «Sois moins toi-même».
Bah tu m'étonnes. Ouais, bien sûr, mmh. <laughs> Ouais, «Ren rentre dans le moule». <laughs>
C'est un peu difficile tu vois, c'est un peu difficile. Ouais, ouais: «Rentre dans dans le moule, heu, sois sois désagréable avec les gens qui sont en dessous de toi, heu» non, en fait, c'est un peu compliqué, tu vois? Donc ouais, c'est hallucinant. Et heu, donc elle, elle a dû, heu, arrêter ce ce job et elle les a elle les a après elle les a attaqués en justice, hein, je te le dis. Ah ouais, elle les a attaqués
Wou wouah! Hallucinant, hallucinant. Ouais. Ouais. Ah ouais OK! Ah ouais. Ah bah, j'espère qu'elle a eu réparation en tout cas.
Ouais, ouais, ouais, ouais. Après elle a eu réparation, ça a duré très longtemps cette affaire, mais quand même le le début il est je trouve, il est fou. Le début est fou. Les raisons de de cette pression c'est c
Ouais, j'imagine. Mais ouais. C'est c'est hallucinant, alors là, j
Mais j'en ai plein des gens comme ça, hein, c'est des gens qui sont trop bons, ils sont un ami à moi: «Heu ouais, tu es tu parles trop bien aux clients».

Roh là là, mais c
«Il faut que tu sois plus fatigué, il faut que tu sois, heu, soit moins pro, soit moins» mais «soit moins pro»! Mais c'est
Remarque ouais, mais ça fait penser, j'ai j'ai eu ça aussi, heu, j'ai j'ai bossé en en centre d'appel pendant un moment et heu, alors, quand tu es en centre d'appel, je sais pas si tu as déjà bossé en en centre d'appel. Heu, moi, c'était, bah, c'était dans le tourisme et en fait, tu as des, heu, tu as des gens qui vérifient tout derrière, donc tu sais, heu, l combien de temps tu passes au téléphone, combien de temps tu passes en pause. Heu, ils analysent aussi les, hem, heu, les actions derrière. Il m'a dit: «Franck, heu, tu aides trop les gens. Quand ils ont un un problème, il faut que tu le règles et heu, que tu arrêtes <chuckles> que tu arrêtes l'appel tout de suite» <laughs> et c'était un peu la même chose, quoi. En fait, tu as des gens qui sont des fois coincés à l'aéroport, ils font: «Ah j'ai ouais j'ai raté mon avion, je sais plus quoi faire, heu, nana, nana», bon, voilà, donc tu fais tout pour les aider, ça prend du temps et en fait, heu, derrière on te dit: «Non, c'est pas assez produti productif, <chuckles> tu as passé trop de temps sur la même personne». <chuckles> C'est dingue hein?
D'accord. Mouais je j'ai fait ça. Mmh, OK. Mmh mh. OK. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais ouais, c'est incroyable m